Да, в тот момент было именно так. Никто не хотел.
Ничего себе! Ты знаешь, Испания с тех пор мало изменилась, я хочу заметить.
Вот они категорически не хотели и ни вникать в проблему, ни слышать меня на английском языке. Вот, с этим я столкнулся.
Ну, это же ужасно. Это же кошмарно. Это же просто для международного аэропорта, я считаю, неприемлемо.
Мы мы оба. Абсолютно верно, это то же самое считаю и я, и мы оба жутко перенервничали. То есть представь себе находиться в поиске в районе 5 часов, и если я понимаю, что я могу прийти, м, к самолёту на вылет, то я понимал также, что и она не сможет пройти, э, другие контроли, чтобы попасть в другой терминал. Вот, и в конце концов, когда я понял, что мне нечего, просто ничего не остаётся, надо единственное- это идти ко 2 самолёту.
Да, да, да. Да.
И всё это время, оказывается, она тоже пробиралась какими-то, если так можно сказать, правдами-неправдами, но в ее случае были одни правды. М, она сказала: "Вот так и так, у мужа документы, он где-то там". И она за это время пробралась к тому самому самолёту, и в зале ожидания мы нашли друг друга.
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Ну, то есть вы счастливо встретились? Ну, такая себе, конечно, ситуация, никому не пожелаешь, что называется.
Мы счастливы. Ты понимаешь, это настоящее настоящее испытание в поездке, о котором ты не мог не то что запланировать, а даже думать, что с тобой случится такой нюанс. Вот. И надо сказать тебе, что нь что это было вот, э, там 18 лет плюс тому назад, но для меня навсегда осталось вот это чувство быть суперповышенно внимательным в поездке, чтобы не попасть в какую-то с документами неправильную ситуацию.
Да, да. Мгм, мгм. То есть тебя это научило раз и на всю жизнь, я так вижу?
Да, в меня в просто вселилось вот это чувство, э, боязни, чтобы что-то не произошло, что, э, я не я не не просто расслабленный, а, э, прямо противоположен расслабленному состоянию, я нахожусь в напряжении в поездке, где сумки, где чемоданы, сколько чего, сколько детей с собой, чтобы скока зашло, стока вышло, ну, вот это вот всё.